Мгм, а, э, вот ты говорил то, что у тебя вот песни ассоциируются с определёнными людьми, да, из жизни?
Мгм. Да, да-да-да.
А, м, вот, э, есть ли ещё таких парочку саундтреков, которые там именно связаны, вот, а, допустим, идёт мама, да, <chuckles> и сразу и в голове какая-то музыка? Или как это где как это? <laughs> Да-да.
Не-не. И с авто боевая музыка какая-то, да, жёсткий рок такой. Там чтоб п пели "Смерть, смерть, смерть", что-нибудь такое прям. <chuckles> Да не, не, нет такого. Э, с родителями нету у меня треков никаких, которые навевают на воспоминания.
<laughs> <laughs> Мгм. <laughs>
Ой, ну было бы странно. Мне го не, я бы хотел какую-нибудь песню навевающую. "Мама", да что-нибудь, наверное, там, для б бойцовское. Да. Бате что-нибудь такое, там, где, ну это, ты едешь на машине, готовый, типа, нужно пристегнуться там с сотнями ремнями, м, прям подушки безопасности окружи ся, что-то ш страшное нужно с батей, вот. С братом что-нибудь, ну тоже бойцовское, ну такое, да, для ринга именно, а брату нужно. Сестра- что-нибудь связанное с деньгами, типа: "Money, money, money" что-нибудь такое.
Да. Этих, да-да. Ага. <chuckles> <laughs> Мгм. Money, э, да-да-да. <laughs> Блин, у меня этот трек тоже
"Эту сумку мне муж купил". Что-то такое сестре надо.
Да да да да да, у меня тоже ассоциируется вот прям с <chuckles> с сестрой этот вот эти примерно треки, вот ты правильно подобрал.
Да-да-да.